Ja, hey, ich melde mich heute mal bei dir, weil ich festgestellt habe, ähm, dass ich so 'n bisschen Problem vielleicht mittlerweile habe, ähm, was sich jetzt häuft, ähm, und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht kannst du mir da 'n bisschen helfen. Und zwar geht es darum, dass ich mich eigentlich als sehr rationalen Menschen einschätze. Also, ne, wenn ich irgendwie 'ne 'n neues Thema ist oder sowas, dann versuche ich mich immer zu informieren oder wenn Freunde mit Problemen zu mir kommen, ne, ist ja immer so der Unterschied, entweder die kommen, um um sich nur auszuheulen, oder die wollen wirklich 'ne Lösung fürs Problem. Und ich bin dann immer so der Typ, okay, äh, Person kommt mit Problem A, die Lösung ist B und das schlage ich vor, und dann sind die manchmal so: „Äh, ja, äh, okay, schön, aber ich wollte mich eigentlich nur ausheulen, so und gar kein Lösungsvorschlag“. Also, ähm, ich würde mich schon als rationalen Menschen so bezeichnen, äh, sehr objektiv, ähm, außer es geht um große Entscheidungen, ähm, das ist saukomisch, weil da muss ich mich so viel damit beschäftigen, dass ich dann oft einfach zu faul bin und mir denke so: „Ah, ja, okay, das Bauchgefühl wird schon richten“. Und entscheide dann nach dem Bauchgefühl, ja, was aber super, super, super dumm eigentlich ist. Weil grad bei großen Entscheidungen sollte man sich ja, ähm, also, vielleicht das Bauchgefühl nicht ganz ignorieren, aber schon, ähm, äh, sich vielleicht nicht komplett drauf verlassen, weil man kann ja auch mal falsch liegen, ne, und grad, wie gesagt, bei großen Entscheidungen ist es halt dann fatal, ne, wenn ich jetzt irgendwie bei McDonald's stehe und und anstatt 'n Cheeseburger 'n Chicken Burger bestelle und mir danach denke: „Ah, hättest doch lieber 'n Cheeseburger bestellt“, dann ist es halt egal so die Bauchentscheidung, aber wenn es jetzt zum Beispiel um, äh um das Studium, um die Arbeit, um den Lebensort, um die Partnerwahl oder so geht, ja gut, Partnerwahl ist vielleicht 'n blödes Beispiel, weil da geht es ja hauptsächlich um Gefühle und Bauch, aber, ähm, bei dem Rest, ähm, kann man das ja noch so nachvollziehen, ne, wenn man da ja objektiv en entscheiden muss. Aber genau da entscheide ich halt da nicht objektiv und das 'n bisschen blöd. Deswegen dachte ich, ich rede mal mit dir. Vielleicht hast du da so den einen oder anderen hilfreichen Tipp, wie ich das mal 'n bisschen <sucks teeth> ja, angehen könnte.
Mhm. Jeden Fall. Mhm, mhm. Ja. Ach so, okay. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, ja, ja. Mhm. <chuckles> Auf jeden Fall. Das werden wir alles klären. Ähm, magst du mir vielleicht 'n paar von den großen Entscheidungen nennen, bei denen du dein Bauchgefühl eingesetzt hast, aber gerne gan g so 'n bisschen Kopf dabei gehabt hättest. Welche waren das? Kannst du 'n bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, klar. Also, zum einen war das bei meinem Studium kann ich mich noch ganz, äh, genau erinnern. Also, ich wollte, seit Ewigkeiten wollte ich Jura studieren, ne? Weil ich habe irgendwie so, ja, 'n kleinen Gerechtigkeitssinn in mir und dachte mir: „Hey, es ist eigentlich 'n cooler Job, ne, verdienst ja auch, äh, gut, dann kann dich auch keiner verarschen oder so, weil du kennst dich ja dann aus.“ Ähm, und ich wollte halt ganz lange Jura studieren. Das ging so weit, dass ich halt in der Schulzeit da noch, äh, im IT-Unterricht, anstatt die Aufgaben zu machen, mir so irgendwie Gesetzestexte rausgezogen habe und die in der Schule dann ausgedruckt habe, ähm, einfach um die bei mir zu haben. Das war dann meistens irgendwie so Schulrecht oder sowas, weil ich mir gedacht: „Okay, wenn wenn Lehrer jetzt wieder irgendwie, äh wie sagt man Auge macht und dann kann ich da irgendwie mit Gesetzen dagegenhalten“. Also, ich wollte schon echt sehr lange Jura studieren. Und, ähm, keine Ahnung, als es dann irgendwie dazu kam, habe ich mich dann so spontan entschieden, so: „Ja, okay, du studierst jetzt Wirtschaftswissenschaften“, ähm, ohne dass es irgendwie so einen tiefgehenden Grund hat. Also, ich hatte schon so 'n bisschen wirtschaftliches Grundverständnis un und Interesse, würde ich sagen. Aber es war halt ganz klar so, ich ich habe irgendwie 5 Jahre meines Lebens darauf hingearbeitet, Jura studieren zu können und dann so in den letzten 10 % das Weges, äh, mache mache ich einfach so 'ne Kehrtwende. Mei mein Bauch sagt, so: „Hey, klingt irgendwie also, Wirtschaftswissenschaften klingt ja doch irgendwie besser.“ Ohne dass ich mich da jetzt irgendwie, weißt du, damit beschäftigt hätte, was man da überhaupt genau lernt.
Mhm. Hm, wow. Ja. Okay. Mhm. <giggles> <laughs> Ja. Okay. Hm. Mhm. Ja. <chuckles> Okay. Ah, ich verstehe. Also, erst mal ganz löblich, dass du dich so lange mit Jura beschäftigt hast und das so lange vorhattest, das zu studieren, weil irgendwas in dir hat dir ja gesagt, dass es wahrscheinlich die richtige Berufswahl für dich ist, dass du das studieren solltest und dass die Beruf auch Spaß machen wird. So, und diese Kehrtwende am Ende: „Komm, wir hacken da mal 'n bisschen rein.” Welche Fakten waren das denn, die dazu geführt haben, dass du auf einmal gedacht hast: „Boah, ich glaube, ich hab Bock auf Wirtschaftswissenschaften.” Weil selbst wenn dein Bauchgefühl, ähm, da primär die Entscheidung getroffen hat, es waren ja bestimmte Informationen oder Gedanken oder Emotionen, die du hattest, wenn du allein das Wort „Wirtschaftswissenschaften“ gehört hast. So, also, was war das, was deinen Bauch dazu gedrängt hat?
Mhm. Boah, also, ich glaube, da gab's so ein Ereignis, ähm, das da so 'n bisschen heraussticht, und zwar, ne, also, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin so, ja, Mitte Ende 20, wie so 'n da ist es halt mit der Rente, kennst du ja vielleicht selber, ka hat man nicht mehr so viel zu erwarten. Und dann habe ich mir eines Tages halt mal Gedanken gemacht: „Okay, was tust du denn?”, ne? Weil ich bin, wie gesagt, ja eher schon 'n objektiv denkender Mensch so, ähm, und mir war ja klar, dass ich da irgendwa also, früh anfangen muss, zu sparen oder Geld zur Seite zu legen, damit ich halt, äh, ja, auch möglichst ohne die staatliche Rentenabsicherung danach nicht in Altersarmut lande. Ähm, ja, und dann dann war halt irgendwie so das Thema: „Ja, okay, wo legt man dann Geld an?“ und kamen mir so Immobilien und Aktien so in den Sinn. Da dachte ich mir: „Ja, gut, Immobilien ist vielleicht bisschen zu kompliziert.”, und dann brauchst du halt sehr viel Kapital am Anfang, ne? Und dann dann ja, Aktien, okay. Und dann habe ich mich so 'n bisschen im Internet reingelesen, ähm, aber halt jetzt auch bei weitem nicht so krass, dass ich mich da richtig auskennen würde. Und ich glaube, das war so der Initialpunkt, dass ich sage: „Okay, dann studiere ich das einfach so und dann weiß ich am Ende Bescheid.“ Äh, hat sich übrigens als Trugschluss herausgestellt. <chuckles> Ähm ja, aber ich glaube, das war so dieser dieser Initialzünder dafür.
Hm. Ja. Mhm. Genau. Och, ja. Mhm. Ja. <giggles> Aber schau mal, da war dein Kopf ja auch dabei. Das heißt, du hast nicht nur ausm Bauch heraus entschieden, sondern auch darüber nachgedacht und sich gedacht so, ähm: „Ich bin jetzt schon so und so alt und um halbwegs Rente zu bekommen hier in Deutschland, muss man ja schon so 'n bisschen gearbeitet haben in seinem Leben.“ Das heißt, du hast dir schon auch 'n bisschen deine Gedanken gemacht, so schlimm ist es ja gar nicht. Das heißt, bei der großen Entscheidung war sowohl Kopf als auch Herz, als auch bei Bauch, alles war dabei. Das ist doch schon mal super.
Ja, also, hm, freut mich, dass du das so siehst. Ähm, ich habe nämlich se also, in dem Moment irgendwie schon das Gefühl, dass es eher so der Bauch war, aber jetzt, wo du es sagst, ja, klar, so 'n bisschen Gedanken habe ich mir natürlich schon gemacht, ne?
<chuckles> Mhm, ja, genau. Und gab es da noch andere Entscheidungen, bei denen du das Gefühl hast, dass es eher so dein Bauchgefühl war?
Ähm, da muss ich kurz überlegen. Gab es da noch andere Entscheidungen, wo das Bauchgefühl vielleicht war? Ähm, ja, tatsächlich so beim einer bei meiner letzten Partnerin war das irgendwie so, ähm ja, das klingt jetzt alles wahrscheinlich so 'n bisschen, ähm, komisch, ah, oder oder unnachvollziehbar, aber, ähm also, ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, wa f war ich mir irgendwie nicht sicher, ob wir so wirklich zusammenpassen oder nicht. Und d dann habe ich mir einfach also, einfach ausm Bauch raus entschieden, so eines Morgens so, o okay, probierst es halt einfach mal irgendwie. Also, o obwohl eigentlich schon so 'n paar Warnsignale quasi oder Red Flags, sagt man ja, ähm, ja, geschrillt haben, hat habe ich dann trotzdem irgendwie auf mein Bauchgefühl gehört und, äh, ist halt dann ja nicht gut ausgegangen, <laughs> wie du vielleicht schon dir denken kannst. Ähm, und das ist halt auch so, also, Partnerwahl da bist du ja auch 'n paar Jahre quasi damit beschäftigt so und danach halt auch das irgendwie zu verarbeiten. Also, ist halt dann auch so eine relativ also, vielleicht keine weltbewegend, äh, Entscheidung, aber halt schon 'ne relativ große, ne, für mein junges Leben, hm, wo ich wo, ja, wo mir mein Bauchgefühl mich da auch so 'n bisschen in die Irre ge geleitet hat, sage ich mal.
Mhm. Nein. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Natürlich. Zum großen Überblick darüber, was bei dir, ähm, der Bauch entscheidet. Ähm, jetzt nochmal zurück zum Thema Studium. Ich finde, ähm, da hättest du zum Beispiel auch sowas wie 'ne Pro und Kontra-Liste machen können. Du könntest dich wirklich hinsetzen und gucken: „Okay, was spricht dafür und was spricht absolut dagegen, das zu studieren?“ Bei solchen Entscheidungen kann man das eigentlich auch ganz gut anwenden, weil, ähm, es gibt nun mal viele Fakten, die man gegeneinander abwiegen kann. Ähm, auf der anderen Seite so etwas wie die Partnerwahl, natürlich kann man da drüber nachdenken. Man kann auch 'ne Pro und Kontra-Liste schreiben. Aber die Frage ist, ob das bei einem Menschen so sinnvoll ist, weil man kann einen Menschen in seiner Gesamtheit eigentlich so ziemlich schlecht, äh, auf einen Blick sehen. Da sind ja Dinge, die man auch, äh, erst mit der Zeit merkt, ob der Mensch für einen passt, ob man zusammenpasst, ob wenn man sich gut mit ihm fühlt, ob man sich gut ergänzt.
Mhm.
Oh, das heißt, beim Studium hättest zum Beispiel so etwas wie mit einer Pro und Kontra-Liste arbeiten können. Aber bei der Partnerwahl finde ich eigentlich, äh, ja, auch sehr wichtig, dass du auf den Bauch gehört hast. Alles in deinem Leben ist eine Erfahrung. Und das war auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich auch sehr wertvoll für dich war. Was sagst du dazu?
Ja klar, also die Erfahrung war natürlich wertvoll, ähm, weil man hm, man weiß halt dann irgendwie, was man braucht und was nicht. Ähm, also du hast schon 'n guten Punkt angesprochen, ne? Es kommt so 'n bisschen auf 'n Kontext an, ne, wenn, äh, beim Studium sehr, ähm, teils objektiv, wo man dann wirklich auch Pro und Kontra-Listen machen kann, da hast du vollkommen recht. Ja, ich glaube, ich bin einfach quasi bei so großen Entscheidungen auch ab und zu einfach zu faul, um mir den Aufwand zu machen, vertraue deswegen mein Bauchgefühl. Ähm, aber da sollte ich dann wirklich, äh, wahrscheinlich einfach mal mich auf 'n Hosenboden setzen und dann so 'ne Pro und Kontra-Liste schreiben. Also es war schon mal 'n schon guter Tipp, so 'ne Pro und Kontra-Liste, dann habe ich zum Beispiel beim Studium mal gar nicht daran gedacht, dass das überhaupt mal 'ne Möglichkeit wäre, das irgendwie aufzusetzen und da dann Unterscheidungen zu treffen.
Namen. Nam. <laughs> <chuckles> Ja. Auf jeden Fall. Es gibt ja meistens so auf den Homepages von der Hochschule oder von der Universität, je nachdem, wo man studiert gibt's ja auch immer so 'ne Auflistung von den... Dann steht da sogar, welche Module man dafür braucht und und so weiter und so fort. Und wenn man sich da schon so 'n bisschen reinliest, dann kann man ja gucken: „Okay, interessiert mich das überhaupt?“ Also bei Wirtschaftswissenschaften wird das ja viel Mathematik sein und, äh, Finanzierung und Investitionen und Rechnungswesen und dödödödö, vielleicht sogar 'n bisschen Business Englisch, je nachdem welche Uni das ist. So, dann kann man schon gucken: „Würde mir sowas Spaß machen? Sehe ich mich da in der Zukunft, sowas zu studieren?“ Und ja, wie gesagt, also bei solchen großen Entscheidungen ist es auf jeden Fall wichtig, sich mal kurz hinzusetzen zu gucken: „Wird das was für mich werden?“
Oh ja.
Irgendwie der Partnerwahl ist es ist natürlich 'n bisschen was anderes, weil da steht nicht irgendwo auf der Homepage klipp und klar, wie die gemeinsame Zukunft aussehen wird, so. Deswegen, wie gesagt, finde ich, dass du vollkommen richtig gehandelt hast, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast, mhm.
Das wäre natürlich schön, ne? Wenn es das auch auf 'ner Homepage gäbe, wo man da einfach nachgucken könnte, dann würde man sich echt 'ne Menge Stress ersparen. <chuckles> Ähm
<laughs> Genau, genau. Vielleicht, äh, wenn man sich auf 'ner Dating App kennengelernt hat, da gibt es ja auch manchmal solche Beschreibungen, die man da über sich geben kann, so Lieblingsmusik, Hobbys und so weiter. Aber selbst wenn man das von 'ner Person kennt, hat man, ja, trotzdem nicht so direkt, äh, die Persönlichkeit gescannt. Und, äh, die wahre Persönlichkeit des Menschen zeigt sich eben manchmal erst 'n paar Jahre später, wenn man die halt zusammen verbracht hat.
Ja, ich denke, da braucht man also, da muss man die Erfahrung wirklich machen. Da hilft das ganze rationale Denken wahrscheinlich, äh, nur bedingt, also ja, also, ich danke dir, äh, erstmal für die ganzen Tipps, ne? Also, grad diese Pro-Contra-Liste, die werde ich mir merken. Ähm, also, klar, ich kannte schon dass so dass so 'n Konzept existiert, ne? Man macht sie ja auch ab und zu beim Einkaufen oder sowas, was man jetzt, äh, lieber kauft. Aber so bei so richtig großen Entscheidungen habe ich das halt noch nie in Erwägung gezogen, weil ich mir irgendwie dachte: „Ach, das ist irgendwie zu einfach für so 'ne große Entscheidung.“ Aber klar, manchmal sind es ja die einfachen Dinge, die ja das größte bewirken, sage ich mal. Ähm, und deswegen danke ne, dass du dir das hier alles angehört hast und dass du, ja, bereit warst, mir da, ähm, weiterzuhelfen, ne? Also, vielen Dank dafür.
Mhm. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass du in Zukunft immer die richtige Entscheidung triffst. Egal, worauf du hörst, Bauch oder Kopf. <chuckles>
Vielen Dank.